Market yerine, semt pazarını mı tercih edersin genelde ve neden?
Evet, semt semt pazarını tercih ederim. Ben Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde büyüdüm ve gerçekten cennet, yani, yeme içme konusunda. Yani, direkt dalından
Imm. Evet. Burada bir zeytin yağlıları olsun, özellikle, değil mi?
Evet. Ya, bir de sebze meyvenin her çeşidi bol bol, yani. <chuckles> Benim çocukluğumda, annem kardeşimi ablamla bırakıp beni götürürdü yanında, semt pazarına giderken. <chuckles> Hani, 3 tane çocuğu evde bırakmaktansa, beni yanına yoldaş ederdi ve o zamandan beri, böyle, 4 yaşımdan beri o kokuyu, o güvenlik havasını, insanların sıcaklığını E, ya da işte, bir şeyin tadına bakarsın.
Hı hı. Evet. Hı hı. I hı. Evet. Hı hı. I hı. <clears throat> Evet. Peki, şeyi merak ediyorum. Hani, yine, Ege'ye de gitsen, eee, o semt pazarının havası hep aynı mı? Yine, böyle, bağıran pazarcı amcalar. İşte, 1, işte, 1, ₺1 ₺1 vs. <chuckles> bağıran pazarcı amcaları olsun, hani <chuckles>
Dalından Evet. Evet, evet. Kesin. Ben memlekete döndüğümde, mutlaka 1 kez giderim. <chuckles>
I hı. Ama şu an olduğun yerde yok mu mesela?
O a şu an olduğum yerde sadece sabahları kurulup, işte, öğleye doğru kaldırılan bir, eee, gün var. Onda da
Hımm. Tüm gün değil mi, yani?